Alors: quelle situation a révélé tes véritables valeurs personnelles? Déjà quelles sont tes valeurs? Enfin des choses qui comptent vraiment pour toi? Ouais.
Ouais. Roh là là là là. Quelles sont mes valeurs? Tu t'en rends compte que c'est la question la plus la plus c'est une question qui peut être les plus hypocrites du monde parce qu'en fait tu peux juste tellement dire, juste ce que la personne elle veut entendre, tu vois? Genre: «Moi je suis magnanime oh, moi je suis je suis un petit peu altruiste, un petit peu aussi, heu, égocentrique mais ça bon après ah, c'est un petit à voilà exactement, je suis un peu trop perfectionniste, mange du sable!» <laughs>
Ah oui! Tu peux tellement dire n'importe quoi. Oui. <chuckles> Mais j'essaye de travailler là-dessus, heu <laughs> Mmh. <laughs> Mais alors du coup, il y a pas une situation par exemple, un truc qui fait que, je sais pas, tu peux parler d'une valeur et cetera?
Ah si, si, si, si. Ouais, si, si totalement.
Bah dis-moi tout, je t'écoute.
«C'était on on était 1995, les balles fusillaient au niveau de ma tête». Non je déconne. Heu, non en gros c'était, heu <chuckles> un sacré passé, ouais, j'étais même pas né non en v en vrai c'était c'était c'était assez simple. En fait c'était si tu veux quand j'étais petit, je n'ai pas grand, hem, <clicks tongue> je jouais beaucoup à Minecraft, you know Voilà. Waouh! Trop bien, incroyable!
Eh beh dis donc, sacré passé, hein! <laughs> Ouais. OK. Moi aussi j'y ai joué pas mal. Ouais.
Tu joues encore, ou?
Non j'ai bah en fait, heu, j'ai plus trop le temps de jouer, mais ouais, non, non, je li je jouais genre quand j'étais au collège. Donc heu, tu vois, ça fait un petit moment, ça fait genre 10 ans, <chuckles> le coup de vieux, quoi.
Ah ouais d'accord, oh waouh! Je prends je suis ouais. Ah ouais d'a disons, ouais, c'est pas mal, ouais. <chuckles> Et en gros du coup je jouais beaucoup à Minecraft quand j'étais petit et heu, avec ma sœur et mon frère on avait trouvé un serveur sympa avec lequel on on jouait beaucoup. Du du coup on s'est fait des potes là-bas, sauf que le problème bon X ou Y raison, heu, le serveur a fermé et je me suis chopé une déterre avec des potes: «Et si on recréait le serveur de A à Z?» Voilà. Du coup heu, on a fait ce genre de trucs
Mmh. Ouais. OK. OK. Ah mince. OK trop bien. Ouais.
on a fait genre de petites bail et cetera et en gros, heu, si j'étais cofondateur à l'âge de waouh, l'âge de vénérable de peut-être de 10 ans ou 10 ans et demi! Ah é écoute, donnez des pouvoirs à un enfant si jeune, <tsk> il fera des trucs de qualité, tu verras.
Non mais, eh: dinguerie, franchement! <laughs> Eh ouais. <laughs>
Et et du coup on était en recherche de de nouveaux de vieux gens et tout, tu vois?
Ouais je vois.
Heu, on trouvait des gens, heu, des des des des vieux on des des vieux qui avaient des potes qui voulaient tester, des nouvelles recrues, et cetera. Du coup on commençait à avoir une petite communauté et en gros heu, si tu veux c'était en fait c'était assez ambigu, mais en gros quelqu'un est venu sur le serveur, on le connaissait pas du tout de A à Z, on le connaissait pas, et en gros heu, on a compris que c'était des groupes de potes qui jouaient sur le même PC
OK. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord.